Okay, also, immer Nudeln, Rühreier und entweder Passata oder, äh, Thunfisch oder so, Olio oder so 'ne Additive, ähm, als Notfall sozusagen. Ähm, ä also, nur aus persönlichem Interesse, ähm, hast du je also, das schmeckt nämlich, ähm, ziemlich gut. Ähm, gibt es den Moment, wo das, äh, a alles da so im Kühlschrank ist und du denkst: „Boah, ich habe aber keinen Bock drauf, das zu essen, jetzt nehme ich doch was anderes.“, auch im Notfall sozusagen, dass du sagst: „Vielleicht besorge ich was anderes.“
Ja. Äh, ich glaube, es es wird äh, ich glaube, wenn an dem Tag, wo ich sage: „Ich habe keine Lust auf Nudeln“ äh, also nicht im Restaurant, verstehe mich nicht falsch, ne? Im Restaurant esse ich keine Nudeln. Aber wenn ich, äh, zu Hause bin und sage: „Ich habe keine Lust auf meine eigenen Nudeln“, dann bin ich krank.
Mhm. Mhm. Mhm.
Also, dann stimmt etwas nicht mit mir. Wenn ich sage: „Ich habe keine Lust auf Nudeln“, auch weil ich kann Nudeln äh, d ich kann, egal welche Form von Nudeln ich bin Italienerin, egal welche Form von Nudeln, egal mit welcher Soße, ich kann Nudeln immer essen.

Ja klar, also, die die Heimat Heimatsessen würde man sich nicht bestellen. Ähm, we vielleicht bekommt man auch Essen, das nicht, ähm, den Standards entspricht, äh, die man gewohnt ist in Heimatland, weil ich ich ich höre oft von Menschen, zum Beispiel Inder: „Oh, dieses indische Restaurant schmeckt nicht nicht wie in Indien.“ oder und so was. Also, nur s das war nur ein Beispiel. Und, äh, das öfteren essen die, äh, Menschen, die vom Land sind, nicht von Restaurants, weil es tatsächlich nicht nach wie zu Hause schmeckt, sozusagen auf gut Deutsch.
Genau. Genau. Ja, genau, genau.
als letzte Frage: Gibt's irgendwelche, äh, deutsche Gerichte, die als Notfallgerichte da in Frage kommen?
Mhm, gebackene Kartoffel. <chuckles>
Okay. Und wie das ist einfach Kartoffel in Ofen und dann in Sahne oder? Ähm, mittendrin?
ja, Sahne, Crèm Crème fraîche oder auch Butter halt, ne? Also, das ist dann halt äh, oder auch wenn ich jetzt halt Fleisch da habe, äh, dann gibt's halt auch mal 'n Schnitzel. Also, so ist es jetzt nicht. Ja.
Mhm. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, cool, da hast du viele Ideen. Ähm, von meiner Seite habe ich nur diese Instant-Noodles, ne, von Maggie, für 0,69 €. Und, äh, wenn's da ist und das ist halt das Haupt äh, Haupttisch, auch wenn's keinen Notfall gibt. Guti. Dann, äh, dann, äh, danke ich fürs freundliche Gespräch. Habe definitiv ein bisschen gelernt, äh, wie Menschen, äh, kochen, was sehr interessant ist und motivierend. Und ansonsten wünsche ich: Bon appétit, einen schönen Abend und Tschüssi. Tschau.
Ja. Ja, super. <chuckles> Ja, danke gleichfalls. Danke dir. Das hat echt Spaß gemacht. Tschüss.
Ja, tschüss.